أنا بالنسبة لي على حسب ثقافة الجروب اللي بيتكلّم وعلى حسب ثقافة الاتنين اللي بيتكلّموا، لو ثقافة الاتنين اللي بيتكلّموا إن ده العادي عندهم إن الإيموجي دي حاجة منتشرة جدًا، يبقى خلاص. إنّما لو ثقافة الاتنين اللي بيتكلّموا أو هم متعوّدين مع بعض إن هم يتكلّموا من غير إيموجيز، فعادي. يعني أنا ليّا أصحابي بنتكلّم خالص من غير إيموجيز دي حاجة عادية وليّا أصحاب تانيين لا ل لازم نتكلّم بإيموجيز.
بس طب لأ، بس هنا أنا عايزة أسأل لك، أوقّفك وأقول لك حاجة، أنت بتبقى بتكلّم في صاحبك، فأنت عارف إن خ صاحبك لو هو كتب لك الجملة دي أنت بت ممكن تسمعها أصلًا أو تقراها أصلًا بصوته، لإن أنت فاهمه أوي وعارف هو ممكن يكون بيقول الكلام ده إزاي. لكن لو في جروب جديد، زي اللي حصل معاك بقى أيام الجامعة، أنت ما تعرفش الأشخاص دي، فهُم مش هيقدروا يستشفّوا شخصيتكم من خلال كلام. ما فكّرتوش بقى ساعتها إن بَدَل م
إمم. ما إحنا عشان كده قُلنا بعدها، قُلنا بعدها، <chuckles> قُلنا بعدها للناس: "يا جماعة إحنا بنكتب من غير إيموجيز عشان ما حدّش يزعل." إيه را يعني إحنا درس إحنا درس أيوة. إحنا درس واتعلّمناه أيوه. في وقتها ماله؟
ده للجديد بقى لكن في ال وقتها بقى يعني ما ه بالضبط. أنا ده اللي أنا كنت عايزة أسألك فيه، بتشوف إن في أوقات الكتابة ما بتقدرش تترجم ال الحقيقة أوي أو المشاعر أوي وبتفضّل ساعتها إن أنت تبعت مثلًا رسالة صوتية voice notes كده مثلًا على ال الواتساب بحيث إن ال ما تسبش مجال للغلط؟ يعني أوقات في كلمات لمّا بتتكتب فعلًا بتتاخد على معنيين، يعني أنت مثلًا قصدك ماشي، ماشي، ماشي وأنت موافق يعني والّا ماشي اللي هو إيه، مشُّوا اليوم ف فاهم؟ بيبقى في كلمات كده
أيوه، أيوه. أيوه. عندِك حق، عندِك حق. عندِك حق. أنا عن نفسي آآ، يعني أنتِ عندِك حق في كل اللي أنتِ قُلتيه، لكن إحنا يمكن ال ال آآ، الجروبين ما كانوش طايقين بعض، فهو كل واحد فيهم كان بيتلكِّك، يمكن يكون ده السبب الأساسي. لكن أنا طبعًا كنت ساعات بvoice note وباقول لهم وباشرح لهم وباتكلّم معاهم، بس لمّا ج يعني لمّا جينا للسبب الأساسي أو ضغطنا عليهم عشان نعرف السبب، لقينا دايمًا لقينا السبب بسيط جدًا زي كده، إن أنتم تتكلّموا جَد جدًا أو إن أنتم ح من كُتر ما أنتم بتتكلّموا جَد إحنا حاسّين إن إحنا مش مقبولين، فإحنا تفهّمنا النقطة دي، لكن أنتِ لو عندِك حق أنتِ كان عندِك حق فعلًا إن لو ال لو الواحد لو في بعض الجروبات أو في بعض النقاشات ال الvoice note طبعًا هيفرق جدًا إن إحنا نتكلّم فيه أكتر من إن إحنا نتكلّم أح أكتر من إن إحنا نكتب، أكتر من إحنا نعمل حاجة تانية، طبعًا الموضوع هيفرق جدًا في الحتّة دي.
أ إمم. احكِ لي. بالضبط. كتابة يعني. إمم.

هو هُم بالنسبة لهُم كانوا بيتعاملوا كده أو دي طبيعتهم، إنما إحنا كانت طبيعتنا ما كانش الإيموجيز يعني موجود عندنا أوي، أو ما كناش بنتكلَّم بإيموجيز، لإن إحنا فاهمين بعض. يعني إحنا م من كتر ما الناس من كتر ما إحنا ال4 عارفين بعض، فإحنا عارفين ضحكنا من هزارنا، من جدّنا، من خناقنا، عارفين، عارفين، فلو حد كتب كلمة هيبان، هيبان على طبيعة الكلمة، هي إيه. إنما هُم بالنسبة لهُم لازم عشان أقول كلمة لازم أعمِلها بإيموجي، ولو أنا باتكلَّم بجد أبيَّن إن أنا بأقول اكتب لهُم إيمو يعني أضيف إيموجي إن أنا باتكلَّم جد، لو أنا مش باتكلَّم جد أو إن أنا <tsk> أيوه.
آه، امم امم امم، بيحُطُّوا رد الفعل، يعني كأن هُم مثلًا لو هي لو حد بيقول نكتة هيحُط لك وش بيضحك، ده معناه إن ده رد الفعل المناسب للجملة دي يعني. المهم إيه اللي حصل؟ قُل لي بس سوء التفاهم جِه منين؟
بالضبط، ولو مثلًا حد بيستخِف ده ال سوء التفاهم إن إحنا إن إحنا 4 جروب بنكتب من غير إيموجيز، ولو مثلًا حط حد ولو مثلًا حد حط إيموجي بالغلط، الطرف التاني ممكن يفهم إن أنتَ كده إن أنتَ مش قابِلني. فإحنا هُم كلهم كانوا فاهمين إن إحنا مش قابلينهم أو إن إحنا مش عايزينهم، برغم إن إحنا اللي قايلين لهُم وإحنا اللي عارضين عليهم، اللي عايز يا جماعة ييجي المف الموضوع مفتوح. لكن طبعًا هُم فضلوا ف فضلوا فترة: "لأ أنتُم مش عايزينَّا، إحنا خلاص ما دام أنتُم مش عايزينَّا، إحنا نخ إحنا كمان مش عايزينكُم." هو أنتُم ليه بتقولوا كده؟ اكتشفنا في الآخر إن هُم بيقولوا لأن دايمًا كلامكم جد على الجروب، يعني إيه كلامنا جد؟ أنتم بتكت <laughs>
آه، يعني إن أنتم ما بتحُطُّوش، فأنتُم بت بتخُشُّوا تكتبوا الكلام اللي أنتُم عايزينه وخلاص، بتحِسُّوا إن في حيادية كده، أو في كأن الكلام كده دِلع ما عليه أي حاجة، مش بتدُّوا مساحة للهزار ولل وللضحك، فأنتُم كده آآ، مش متقبِّلينهم. هُم هُم فاكرين كده.
"أنتم بتتعاملوا معانا جد كده، آه أنت أنتم كده مش" أمّا الموضوع مشي كده. وعايز أقول لك إن الجروب ده ما كملناش معاه، بجد إحنا ك إحنا تخي وبعدها دك وبعدها فضلنا إحنا ف آه، إحنا <laughs>
ده طبيعي أوي، <laughs> أنتم أنتم ما دخلتُوش لسه في الجد، وبتتكلَّموا في فكرة حط smiley face والّا لأ، يعني وش بيضحك والّا وش بقرون والّا إيه؟
فهو ده ال ده اللي حاصل فعلًا، وعايز أقول لِك الموضوع كان كده لحد ما بعدها بقى كوَّنَّا جروب تاني، ولايي فضَلنا نستلقُط واحد من هنا وواحد من هنا وواحد من هنا، لحد ما كمَّلنا ال8، 9 بتوعنا ودخلنا المشروع. وب ب وفي نفس الوقت قلنا لهُم: "يا جماعة إحنا لما بنكتب على الجروب بنعم ما بنحُطِّش إيموجيز خلاص." <chuckles>
آه، اللي اتلسَع من الشوربة بقى ينفُخ في الزبادي، أنتَ هتتعامل ه
آه، يا ب إحنا من دلوقتي إحنا من دلوقتي نقول لكُم إحنا لو ما كتبناش إيموجيز دي حاجة عادية، علشان ما حدش ييجي يقول لي: "أنتَ إزاي قلت كلمة جد، من غير ما تقول تبيَّن إنَّك جد، ولا قلت نكتة من غير ما تحُط جنبها إيموجي بيضحك والّا إيموجي ع عامل غمزة والّا إيموجي مش عارفة إيه؟" فقلنا لهُم: "يا جماعة إحنا بنكتب من غير إيموجيز." فبعدها كمَّلنا حياتنا.
بتحس بتحس إن الموضوع ده مُرهِق؟ يعني، الموضوع ده مُرهِق أوي، إن الواحد طب ما هو الكلام، أنتَ مثلًا لما بتقراه عشان أنتَ اللي بتبقى كاتبه، فبتبقى عارف إيه نوع المشاعر اللي أنتَ كاتب بيها الرسالة مثلًا، لكن غيرك لمّا هيقراها مش هيبقى عارف المشاعر، فهي الحاجة الوحيدة اللي بتوضِّح المشاعر هي الإيموجي. مش كده يعني؟ أنتَ شايف إن هي دي نقطة خلاف صحيحة والّا زيادة عن اللزوم؟